Ben, là-bas déjà? Heu. Quand même, organisation. C'est-à-dire que j'ai très rapidement pris un nouvel abonnement téléphonique, ouvert mon compte bancaire australien. heu, trouvé un endroit où dormir et petit à petit, on va essayer de créer du réseau, quoi.
Ouais. Oui, parce que. Ouais ouais, parce que là, on rentre dans les détails. Mais, en fait, entre le moment où tu as décidé de faire ça et le moment où tu es parti, heu, j'aurais dû te demander avant. Est-ce que, heu, est ce que tu as eu un moment de battement, un moment de doute? Ou est-ce que tu as foncé au bout de ces 3 semaines et heu, tu as pris le billet, tu as pas réfléchi, tu as fait ta valise, tu es parti? Comment ça s'est passé dans ta tête?
Bah, j'avais pas le passeport. Donc heu, déjà, j'ai dû l'attendre. Heu, 2-3 mois, les démarches.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
Mais ouais, enfin, quand j'ai pris ma décision, heu, j'ai regardé, heu, enfin, au bout de 3 semaines, je savais que: Australie.
D'accord.
Et ouais, je me suis laissé, heu, 1 semaine. J'ai regardé à peu près le prix des billets et je l'ai pris dans la semaine qui arrivait, quoi. Et enfin, du moment que j'ai pris le billet, bah, c'était trop tard. <chuckles>
D'accord. Ah bah, oui, c'était fait, là. Il y avait plus de retour. Si tu as pas pris un flexible, heu, <chuckles> remboursement, heu. <chuckles>
Voilà. Non 0. Non, je savais qu'il fallait faire quelque chose et j'ai aucun regret. J'ai même pas eu peur. Je savais que ouais, je savais que c'était le bon choix, quelque part.
Ouais. C'est vrai? Tu as été soutenu par, heu, tes parents, ta famille, heu, tes copains, tes amis?
Ouais, bah, ils voyaient mon état. Enfin, où j'étais en mode: heu, je veux faire quelque chose, je m'ennuie un peu chez moi. Je suis je créais pas, je stimule pas mon cerveau. Enfin ils ont même dit: «enfin» quelque part, dans l'idée.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'était un petit déclic, heu, qui t'a fait du bien, quoi. Qui faisait du qui soulageait tout le monde.
Ouais, du de clairement. Bien évidemment, les parents, ils s'inquiètent quand leur fils est à 18 000 km de la France.
Oui! Et oui, c'est cl tu avais quel âge?
Heu, 29 ans, ça va quand même.
Ah oui, tu étais pas non plus tu sortais pas des études. Oui, tu m'as dit que tu étais enseignant avant, mais, enfin bon, tu as pas fait, heu, 2 ans d'enseignement quand même, quoi. Ça ça a mis un peu de temps à
Oui oui, mais oui, mais eh Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, enfin. Mais après, enfin Il y a il y a besoin, quand même. Les relations familiales, heu, c'est la base.
Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. De toute façon, l'éloignement, quel que soit l'âge, je crois que jamais exactement, exactement. Bon, alors, du coup, tu te poses pas de questions, tu t'en vas. Tu savais où tu allais dormir, tout? Tu avais quand même un peu planifié ou tu arrivais un peu en te disant, heu ouais, d'accord.
Mais oui, j'aurais 60 ans, ça aurait été pareil, hein. <chuckles> Et ouais. J'a Ouais, sur une semaine, ouais. Une petite auberge de jeunesse, heu, pas chère.
Ouais, ouais. Ouais, j'ima c'est je vois tout à fait le genre.
Et et je suis arrivé, enfin, je j'ai pas eu le mal du pays, mais, <tsk> disons que l'auberge de jeunesse heu, enfin, pour moi, une auberge de jeunesse, dans l'idée, ça regroupe les gens qui sont plus ou moins dans ma situation et on discute, on crée les 1ers liens. L'auberge où j'étais, j'ai l'impression que c'était limite des réfugiés, heu, qui avaient tous des vies, heu, nulles, qui avaient des galères et qui parlaient pas, moins de de leurs problèmes. Enfin c'était pas un cadre bienveillant, dans l'idée, enfin, c'était les gens, ils se plaignaient.
Ouais. Ouais. Ah ouais. D'accord. Donc donc tu te sentais pas bien, quoi. Tu t'es pas senti conforté dans ton choix, à ce moment là?

Pas encore, ouais, non, enfin, ça fait solitude, surtout. Certes, je viens d'arriver et j'a j'arrive pas à à matcher avec des énergies positives qui me font avancer. C'est ce que je cherchais, quoi.
Ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais, j'entends à la voix à ta voix, que tu as l'air plutôt, heu, positif et dynamique. Alors, si tu arrives dans un bain de négativité, ça plombe un peu quand même, hein, j'imagine.
C'est ça, ouais, des gens tristes, c'est trop nul. Enfin bref, ouais.
Ouais, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti de là?
Ouais, au bout d'1 semaine, j'ai enfin, en fait, pendant cette semaine, comme je t'ai dis, j'ai fait tout ce qui est administratif et au passage, on commence à chercher vite fait un emploi, heu, on va à la bibliothèque, on regarde sur les, mmh, sur l'ordinateur parce que j'avais pas d'ordinateur sur place.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais.
On re on regarde, heu, emploi à gauche, à droite et on cherche un logement et je suis rapidement tombé sur un un logement, heu, en plein centre-ville, là où j'étais un peu expatrié, donc, heu, moins de budget, enfin ça v ça va avec tout tout l'environnement, quoi. En plein centre-ville, dans un grand building, <chuckles> 40e étage, j'avais une vue sur toute la ville, c'était incroyable.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh, ouais. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais et pas en coloc, hein? Tu étais tout seul, là? En coloc? D'accord.
En coloc. En coloc, ouais, c'était déjà cher, en coloc. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais, ouais, j'imagine. Bah oui, j'imagine tout à fait. Tu étais dans une grande ville, heu, australienne?
C'était 300 la semaine, ouais, 1 200 par mois en coloc, voilà et chambre partagée et tout.
Oh la vache. <gasps>
Mais bon, après, heu, enfin, pour le coup
D'accord. Bon, j'imagine que tu avais prévu le coup, heu, tu avais prévu un peu, tu avais un petit budget, heu, pour, heu, pour, heu, te f
Ouais, oui, évidemment, ben, c'est ça, c'était la course, heu, la course au travail, heu, tant que le budget, j'ai i il descend, enfin, c'était la course, quoi, dans l'idée, mais ça va.
Ouais. Ouais. Un petit filet de sécurité, mais bon, il fallait avancer, quoi.
Là aussi, enfin, la bonne surprise, c'est que je suis parti avec, heu, 3 000 €, je crois et heu, bah, bah parce que c'est l'année dernière quand je suis parti, bah, 3 000 €, ça fait quasiment 5 000 $, donc ça va, vraiment ça va.
Ouais. D'accord.
La conversion, elle est avantageuse, encore un avantage de l'euro.
Oui, oui, oui, dans ce sens-là, ouais. Ouais, ouais.